Eu tento tomar em horários estratégicos, então eu não tomo depois sei lá 2 horas ant até 2 horas antes de eu ir dormir. Porque senão eu acordo de madrugada.
Dormir, entendi, entendi. Senão, eh, complica tua noite de sono, né?
Exato, então, assim, eu tento encaixar em mo em horários estratégicos. Então quando eu vou correr, por exemplo, eu tomo 1 hora antes, e aí eu primeiro vou ao banheiro para depois correr.
Aham. Sim. Aham, aham.
E aí eu tento fazer isso. E daí acabou que literalmente virou um hábito, porque eu não tenho esforço nenhum.
Gente, mas é uma quantidade muito grande. Ai, admiro.
<laughs> Mas é a única coisa também, porque de resto, oh, sono, péssimo, péssimo. Hã, alimentação, ok. Acho que está ok, não está tão ruim, porque, assim, como eu não eu não tenho dinheiro para comer fora, então acaba que ajuda. E também, se eu parar para pensar eu acho que comer besteira é mais caro do que comer saudável, ao meu ver. Porque muita gente fala que que não, que é o contrário só que
<laughs> Aham. Entendi. Aham, aham, é verdade, é verdade. Ah. Aham.
se eu compro um caixa de pizza congelada no mercado, eu consigo comprar uma caixa de ovo com o mesmo preço.
Claro, claro, claro. É, eu acho que depende do tipo de alimento, assim, né. Uma coisa que me irrita, por exemplo, eu gosto muito de granola, aqueles muslis assim do mercado, sabe? E aí, eh eh, eu fui outro dia e comecei a analisar os rótulos e tal, e aí eu falei: "Cara, eu estou co comendo e eu não quero comer açúcar." E aí no, por exemplo, no Pingo Doce aqui em Portugal, a granola sem açúcar ela é mais cara do que a granola com açúcar. Eu falo "Oh, gente, é sério?" Sabe, por que complicar a vida da pessoa, né, a pessoa está querendo ser saudável e aí vocês vão lá e cobram mais caro pela granola sem açúcar. <laughs>
Então. Aham. Ai, é claro. Uhum. É verdade. Sim. Aham. Sim. É, isso é verdade. É verdade. <laughs> É verdade. Aham e granola é gostoso, porque eu diria para trocar por aveia só que a aveia é tão sem graça.
Aham. É, eu coloco um pouco de aveia. Eu faço uma mistureba, eu coloco essa esse musli, assim, aí eu coloco aveia e coloco umas sementinhas, tipo, gergelim, semente de abóbora, semente de sei mais o quê, sabe, umas sementinhas assim.
Uhum. Sim. Aham.

Eu eu ouvi a sugestão, mas eu não sigo. Eh, para mim é um pouco mais complicado porque, por exemplo, o meu apartamento ele dá para o Oeste. Então, eu tenho sol depois do meio-dia vindo. De manhã ainda não não é eu não acho que é uma luz suficiente, assim, sabe não sei se é, na verdade. Eu teria que perguntar para ele, porque eu saio assim e olho mas eu acho que é muito fraquinha, sabe, porque eu não pego nada dessa luz assim de manhã no apartamento. Ele dá todo para o pôr do sol e não para o nascer.
Aham. Ah, então Ok. Uhum. <laughs> Uhum. Sim. Aham, mas é muito boa essa dica de abrir a janela. Eu estava pensando nisso exatamente hoje quando eu acordei, porque eu gosto de abrir a janela quando eu acordo. Só que eu estou na minha cama e tal e eu estava pensando: "Nossa, queria muito poder ter um controle remoto, ou para só acordar e já clicar no botão e a janela persiana abrir." Porque eu já vi isso na casa dos pais de uma amiga minha
Sim. Aham. Sim, sim. <laughs> Aham, aham. Sim, sim, sim. Aham.
eh, eles têm isso, onde eles programaram
Ah. Aham.
pra fechar a ja a persiana em um certo horário e também para abrir a persiana em um certo horário. Então digamos que, imagina se eu ponho o alarme para as 07:00, um exemplo, eu botaria também a persiana e daí o alarme tocaria e também abriria sozinho. E tem isso na casa deles.
Sim. Ah. Sim, sim, sim. Ai, perfeito isso. Nossa, é incrível isso.
Incrível, assim, perfeita. É o meu sonho, eu queria realmente um desses, eu acho que mais ainda do que aquele alarme que eu vi na Amazon um dia, que é um alarme de café, que é uma máquina de café que você põe o alarme e aí já faz o café automaticamente para você. Uhum.
Aham. Aham. Sim. <laughs> Aham, ela já faz o café, ai meu Deus, que incrível. <laughs>
Acho que é o meu juro, segundo sonho depois dessa. <laughs> Sim.
Aham, sonho de consumo, né. Eh, não, eu acho engraçado isso, porque realmente faria muita diferença. Porque eu, por exemplo, não gosto de dormir com os estoures abaixados, assim, com cortina fechada, porque eu acho que quando eu estou no casulinho, assim, na caverninha, faci dificulta muito para eu acordar no dia seguinte.
Ah. Sim. Aham.